Bene, allora, ehm, raccontami, ehm, di un episodio preciso, ehm, c'è stato un momento in cui ti sei reso conto che non eri più la stessa persona rispetto a quando vivevi altrove, quindi com'è cambiata la tua identità vivendo in posti diversi?
Allora certo, ehm sì, sì io, ehm, ho vissuto comunque in in molti posti differenti, ehm, sia nel nel mio paese che anche all'estero. Ehm, allora all'interno del del territorio italiano ho vissuto sia, mhmm, in Lombardia, ehm, dove risiedo tuttora, ehm, che anche in Toscana; ehm invece per quanto riguarda l'estero ho ho vissuto in o in Australia e anche in Brasile.
Dove? Sì. Ah. Eh, interessante.
Sì, quindi diciamo ho cambiato ho ca ho cambiato casa spesso, uhm, e ed è come un po' ricominciare la tua vita ogni volta che ehm che che riparti da 0 in un nuovo in un nuovo luogo, ehm, quindi comunque mi sono messo in gioco più volte, ehm, e questo ha fatto sì che la mia personalità ne abbia ne abbia influito insomm
Ma ma come mai hai proprio detto Australia e poi Brasile?
Allora, l'Australia l'ho fatta approfittando di un visto che si chiama Working Holiday Visa, ehm, che è un visto della durata di 1 anno, che in chiunque sotto i 35 anni può può usare, ehm, diciamo, mhmm, chiunque risiede in Europa e anche in altri paesi, ehm, e quindi io qualche anno fa lo feci, ehm, e niente sono stato 1 annetto in in 1 anno in intero tutto in Australia, ho ho mhmm, ho fatto vari lavori e ho imparato la lingua
Sì. Usufruire. Quali? Quali lavori hai fatto?
Ehm, allora ho fatto il cameriere, uhm, ho raccolto la fru la la frutta e la verdura, ehm, e poi ho fatto il muratore. Poi ho anche ehm, ho anche lavato i camion per per un breve periodo di tempo e basta. Sì il lavoro che ho fatto per più tempo è il muratore.
Sì. Ah. Ah, beh lavori totalmente diversi uno dall'altro.
Sì, sì, sì, assolutamente.
E questo mhmm, tu da che cosa eri attratto da questo posto da dal cibo, dalla lingua, urhm, dal lavoro?
Allora, l'Australia è bellissima ed io c'ho lasciato un pezzo di cuore, ehm e quindi ero attratto principalmente dall'avventura, ehm, o qualsiasi cosa, mhmm, ehm, che mhmm, che facevo quando quando stavo qua in Italia non mi non mi soddisfava, non mi appagava e volevo qualcosa di più; ehm, e comunque sia in Australia si guadagna molto bene, si vive molto bene, ehm, non c'è l'inflazione che c'è in Italia, quindi mi permetteva sia di, ehm, fare delle esperienze stupende sia di
Ah. Di levarti anche qualche sfizio in più?
Sì, di mettere anche qualche soldo in saccoccia.
Ah, bello interessante questa cosa, ecco, quindi è un'esperienza che di sicuro vuoi consigliare anche ad altre persone?
Consiglio a tutti assolutamente.
Mh-mh, e e che abitudini avevi lì, quando abitavi lì per quanto riguarda il cibo e le abitudini quotidiane?
Allora, mi svegliavo molto presto non che non lo faccia anche adesso per vie lavorative, ma là iniziano tutti a lavorare molto prima perché sì, perché fa molto caldo, quindi si approfitta delle ore in cui il sole è basso; ehm, abitudini culinarie invece gli australiani mangiano malissimo, ehm, quindi mi sono dovuto un po' adattare, tanti fast food, uhm, poi ovviamente facevo la spesa al supermercato, qualcosa di di italiano si trovava
Prestissimo, ah. Ah. ah Li consumavi a casa.
Eh, sì cucinavo io e e mi arrangiavo così. La carne uhm, la carne è molto buona, molto più buona rispetto che da noi, e anche le verdure non s e la frutta non sono male.
qAh. Ah, ma questo ha modificato il tuo modo di pensare, il tuo modo di approcciarti agli altri questo viaggio? Senti che che ti lasciato il segno?
Assolutamente, sì, ehm, mi ha cambiato completamente, sia per quanto riguarda l'esperienza in sé, sia per quanto riguarda, ehm, mhmm, proprio le persone che ho conosciuto, le relazioni che ho avuto, ehm, diciamo che l'Australia mi ha <clicks tongue> mi ha fatto crescere sotto tanti aspetti e non sono più la persona di prima, ehm, sì
Ah, ti ha aperto un po' gli occhi quindi su cose diverse.
Sì, diciamo che sono andato là che comunque ero ero un ragazzo e sono tornato che ero un uomo, e quindi
Ah, beh, bello, ma dici pro perché ti ha dato responsabilità diverse, o, ehm, metti anche l'attività lavorativa che facevi ti ha insegnato qualcosa?
Mi ha fatto imparare ad adattarmi in ogni situazione, quindi a ho cambiato tanti lavori e sono partito da solo, mi e praticamente non sapevo la lingua quando sono arrivato, ehm, ogni giorno avevo sfide nuove da affrontare, ma le ho affrontate tutte, ehm, da solo e quindi sono cresciuto.
Eh, beh. Bello, è bello questa cosa, perché le esperienze sicuramente ti possono danneggiare, ma nel momento in cui ti aiutano e cresci sono positive.
Sì assolutamente sono tor tornato con un bagaglio culturale, mhmm, pesantissimo ehm, e quindi sono contento di averlo fatto.
<chuckles> Beh, i in primis il rammarico, perché dici che hai lasciato un pezzo di cuore, quindi è stato un viaggio molto importante e significativo.
Certo, certo, sì, sì è stato il viaggio più mhmm, forse l'esperienza più più bella che ho fatto nella mia vita, ehm, e niente purtroppo si è conclusa però, uhm, magari chissà, un domani si potrà sempre tornare.
Bello. Certo, certo. Ma invece il Brasile? Se vuoi parlarne.
Eh, sì certo, il Brasile è stata un'esperienza completamente diversa, ehm, perché sono andato a fare volontariato invece, ehm, sono andato 5 mesi, ehm, con un'associazione, ehm, finanziata dall'Unione Europea, ehm, e niente son
Beh, è significativo questo, eh.
Sì, cercavo un po' di di risposte, non sapevo bene cosa fare, ehm, della mia vita in quel periodo di tempo, e quindi ho deciso di provarci. Ehm, sono stato ad Alvorada, che è vicino a Porto Alegre, che è la capitale dello stato del Rio Grande do Sul, ehm, nel sud del Brasile, ehm, e, che è un una città molto degradata, molto mhmm dove dove c'è molto sì, a sì, sì è la città più pericolosa dello stato; ehm, e io ero ospite da una famiglia, ehm, della città e lavoravo in una favela della città ehm, sì, sì, sì.
Sì. Pericolosa? Ah, lavoravi? Ma facevi volontariato in che senso?
Ehm, s sostanzialmente lavoravo per un sì lavoravo mhmm, aiutavo un un'associazione, ehm, benefica una ONLUS, che faceva dei progetti socio-ambientali con i bambini della favela.
Bello, significativo questo
Ehm Sì, sì, sì, e poi sostanzialmente questi bambini andavano a scuola la mattina e poi il pomeriggio, ehm, venivano lì a giocare, a fare delle attività, ehm, culturali, ambientali, educative.
Beh, poi fare del bene agli altri in un certo qual modo influenza anche noi noi stessi. C'è più felicità, mhmm, nel dare che nel ricevere e e questo è vero.
Sì. Sì, sì assolutamente è un'esperienza che mi ha arricchito tanto anche quella, mi ha fatto capire molte cose, ehm
Beh, emotivamente hai anche avuto, ehm, delle situazioni un po' spiacevoli? Perché alla fine non penso che sia andato sempre, ehm, tutto benissimo.
In Brasile intendi?
Esatto.
Sì, in Brasile guarda, purtroppo non è andata molto bene alla fine, ehm, perché appunto, mhmm, ci sono state delle difficoltà che non avevo messo in conto, uhm, diciamo che dopo essere stati in Australia, ehm, <tsk> forse non avevo ben capito che il Brasile, ehm, è un posto completamente diverso, e quindi ho dovuto fare i conti un po' con la realtà, ehm
Che tipo di difficoltà?
Ehm, sostanzialmente difficoltà, barriere culturali principalmente, ehm, <tsk> e poi anche purtroppo usanze, mhmm, <tsk> ehm, non usa però ehm, cose un po' spiacevoli che c che vengono fatte, ehm, in determinati luoghi hanno fatto sì che poi io non non stessi bene, ehm, nel luogo dove stavo. Ehm, sì, sì, sì perché c'erano appunto delle situazioni che mi mi toccavano e non ero disposto, uhm, diciamo ad accettarle, sì, ehm, e quindi ho dovuto prendere questa scelta, ehm
E quindi poi hai deciso di andar via? Ad accettarle. Beh, toccante questo.
Sì, sì, sì, diciamo che, ehm, probabilmente è n è difficile integrarsi, no, è difficile ci sono, ci sono tante barriere ancora oggi che che che dividono noi del primo mondo da da dalle persone che invece vengono dalla povertà, dal dalla, uhm, da da una realtà un po' più difficile e questa questo divario molto spesso è così ampio e pros
Ma parli di di razzismo, di, mhmm, discriminazioni, di cosa?
Ehm, sì, anche, mhmm, sì, diciamo anche del background, uhm, culturale di ognuno di noi, no. Quindi come siamo stati cresciuti, uhm, che idee abbiamo, che che pensieri abbiamo sviluppato nella nostra vita, e quindi purtroppo, uhm, in Brasile è molto difficile, uhm, integrarsi con le con la comunità locale, perché noi essendo europei veniamo visti come dei privilegiati, uhm, e comunque sia persone che magari siamo ricche, ehm, e che andiamo in Brasile solo per perché non vogliamo lavorare nel nostro paese o perché vogliamo fare, ehm, turismo sessuale, ehm, e quindi diciamo spesso mi sono trovato in situazioni dove purtroppo questa cosa si è sentita, ehm, e e e io ero ero, ehm, andato là semplicemente per per vedere un po' com'era, per per rendermi utile, sì. Uhm, però diciamo queste questo divario si sentiva molto e quindi ha fatto in modo che poi, ehm, spesso non fossi neanche ben ben visto insomma, uhm, ben accetto, uhm, e e poi ci sono anche tutte delle
Mh-mh. Integrarsi, e Ah. Per aiutare gli altri. Caspita.
uhm, a me viene da dire, <tsk> ehm, delle situazioni insomma che da noi sono molto condannate, giustamente, invece in Brasile purtroppo ehm
Bene concesse, non non vengo viste male.
Sì, no, non è che allora in realtà anche lì non sono concesse, però, ehm, siccome vengono fatte molto spesso, probabilmente sono tacitamente accettate, sì. Tacitamente accettate, e invece da me non lo era, perché io comunque sono sono cresciuto qui e per me alcune cose non sono accettabili.
Abituati, ah. Eh beh, capisco.
Uhm, quindi diciamo, sono stato la cinque mesi, dovevo stare di più però dopo questi cinque mesi.
Ma hai provato a trovare un lavoro, anche?
In Brasile intendi?
Esatto.
No, beh, in Brasile comunque io facevo questo volontariato per l'Unione Europea che era, diciamo retribuito in parte, ehm, e e con quei soldi comunque vivevo, ehm, mi mi, ehm, mi mi sostenevo. Sì, sì, sì, e poi comunque mi prendeva tutt tutta la giornata quindi non avrei neanche potuto ehm, però ho studiato, sono andato all'università d de di Porto Alegre, della città perché era incluso nel progetto, uhm, 2 volte a settimana e quindi ho imparato anche un po' di portoghese.
Andavi avanti, okay. Certo. Beh, è una bella esperienza, alla fine sotto quel punto di vista, di studio, vedere un'altra università, ecco. Ti ha arricchito forse?
Sì, sì, sicuramente son n s sono tornato dal Brasile arricchito, con delle idee un po' cambiate, ehm, però sì questo è anche anche questo un classico esempio
Però sei rimasto colpito da certi episodi, che non riuscivi a mandar giù diciamo?
Sì, quando sono tornato per per qualche settimana ho fatto fatica a dormire la notte anche. Ehm, quindi sì, diciamo che non è un'esperienza per tutti, e può essere anche molto scioccante.
Ah. Ah, caspita. Ma invece in Italia e in Toscana invece, è andato tutto bene lì?
Ehm, sì, anche lì e lì in realtà, ehm, ero proprio un raga un ragazzo perché avevo appena finito le scuole superiori, uhm, e avevo trovato questo annuncio di lavoro per lavorare sulle barche a vela, ehm, e quindi sono sono andato in Toscana, ehm, m pare 1 anno e mezzo a appunto a lavorare sulle barche, ehm, perché volevo provare questa esperienza.
Mh-mh. Cosa facevi sulle barche?
E allora d'estate portavamo in giro i turisti, ehm, quindi proprio facevamo, ehm, delle delle escursioni, no, delle gite in barca, uhm, intorno all'isola d'Elba, ehm, e invece d'inverno quando non c'era turismo, uhm, portavamo la barca fuori dall'acqua e facevamo tutta la manutenzione.
Sì? Ah okay, okay. Beh, interessante anche questo.
Sì, sì, sì, ehm, diciamo io ho avuto tante vite insomma, e ehm, e quindi ho fatto molte cose tutte diverse tra loro, uhm, e anche questa comunque è un'esperienza che mi ha arricchito, poi ero molto giovane, eh
<chuckles> Beh, hai hai imparato l'inglese, hai imparato dei lavori nuovi che non avevi mai provato, sicuramente ti ha arricchito sotto questo punto di vista, ecco, e adesso puoi dire: "So fare tante cose".
Sì, sì, assolutamente sono tutte cose che che mi porto nel cuore, e di cui faccio tesoro. Poi magari qualcosina l'ho anche persa andando avanti col tempo, perché è da tanto che che non la faccio, eh però ho sempre comunque tutti i ricordi che ho vissu delle del delle cose che ho vissuto e me le te me li tengo stretti.
Certo. Sì, sì. Hai in mente qualche viaggio, successivamente?
Sì, a breve partirò per il Canada e mi mi trasferirò lì.
Bene! Bene, guarda, ehm, mi ha fatto veramente piacere parlare con te di quelle che sono state le tue esperienze di viaggio, che ti hanno cambiato anche in modo significativo. Ehm, è stato veramente un piacere parlare.
Grazie mille a te per per avermi ascoltato e niente, ti auguro una buona giornata.
A presto.